Heeh heeh, <clicks tongue> eee, apa yang terjadi kalo enggak ada media sosial? Kalo aku pribadi, mungkin aku berpikir bahwa kalo enggak pun enggak ada media sosial hidup kita bakal baik-baik aja. Maksudnya, kita udah hidup ratusan tahun tanpa ada media sosial gitu dan maksudnya, eee, peradaban manusia tetep jalan aja gitu tetep lanjut aja gitu teknologi tetep makin jalan, makin jalan, makin maju, media sosial kan usianya belum nyampe 20 tahun, 30 tahun mungkin kan, gitu jadi maksudnya eee, sebenernya kalo enggak ada pun enggak papa, tapi itu hal yang mustahil gitu, karena kan teknologi maju terus berkembang terus gitu, eee, kedepannya tuh bukan sekarang udah era eee, artificial intelligence malah gitu, karena kita udah enggak banyak orang udah enggak pake Google Search lagi mereka langsung nanya ke AI aja gitu, biar AI yang nyari jawabannya jadi teknologi itu bakal makin maju, bakal makin maju, bakal makin maju, tinggal tergantung kitanya nih mau bawa itu kemana? Mau dipakai untuk apa teknologinya, kayak gitu.
Iya sih. Betul betul. Iya, ya, hmm. Mhm. Ya, heeh. Ya, betul betul, heeh. Nah teknologi ini kan seperti yang kamu bilang pedang bermata 2, ya kan? Semakin maju teknologi juga pastinya semakin ngeri dampak negatifnya, tergantung orang yang menggunakannya ya. Nah ini kaitannya dengan orang tua. Kamu ngajarin enggak sih, eee, orang tua kan eee, kebanyakan boomers ya generasinya. Kamu ngajarin mereka enggak untuk bisa bijak menggunakan sosial media? Karena kan sangat rentan ya orang tua ini menggunakan sosial media efeknya.
Iya. Paling ngontrol eee, konten-konten apa aja yang bisa langsung dipercaya dan jangan langsung dipercaya. Jadi, kalau mereka agak ragu mereka tanya dulu ke aku. Biasanya aku sih ngomong kayak gitu. Karena di usia ya mereka udah usia 50 60 gimana cara nyuruh bangkrut pola pikir mereka agak agak susah juga sih gitu. Jadi, kita ngontrol aja kita kasih tahu aja yang ini jangan langsung dipercaya, yang ini jangan langsung dipercaya, kalau ada informasi tanya dulu, jadi aku bilang, tanya dulu ke kita aku enggak bilang eee, coba cek kebenarannya di internet. Nah ceknya bagaimana juga, mereka juga enggak tahu juga gitu, kayak gitu.
Mhm. Ya, ya. Mhm. <chuckles> Oke lama iya, iya. Wow, berarti kamu memang mengarahkan itu ya. Wah, itu menarik sih, menarik oke, oke. Wow seru sekali bro ngobrolnya sharing-sharing-nya makasih banyak ya, udah ngasih banyak perspektif tentang media sosial ini.
Iya iya heeh. Heeh, iya. Iya aku juga senang nih udah udah bisa berbagi informasi kayak gini, mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi lain kali.
Sip. Oh pasti pasti, ya, yaudah sampai jumpa ya!
Oke, sampai jumpa.

Eee, ada itu waktu media sosial itu pertama kali awal-awal muncullah itu sensasinya kayak gitu jadi kan, eee
Oke, Facebook berarti ya? Atau apa? Facebook ya? Oke oh Friendster iya Friendster iya.
Iya Friendster Friendster face Facebook, eee, di usia aku kan usia 30-an ya jadi, eee, masa kecil masa remaja itu nggak ada tuh kan vei apa media sosial gitu belum terlalu kenallah internet belum bener-bener menjangkau terus habis itu, eee, tiba-tiba muncul media sosial gitu kan ada Friendster kenal dari SMA terus, muncul Facebook gitu, itu kan kayak, apa namanya tuh semua teman-teman pada main jadi kayak, ngerasa bisa, eee, mendekatkan kembali teman-teman yang kayak, eee, setelah tamat SMA kan pada kuliah semua jauh-jauh semua tuh, terus tiba-tiba muncul Facebook kita jadi bisa kontak-kontakan lagi bisa saling komunikasi, nah itu itu, pengalaman itu di awal-awal tapi ya gitu.
Mhm, oke millennials. Mhm, betul betul. Heeh. Wow. Ah, iya sih bener. Menarik. Oke jadi tuh waktu itu momen-momen, eee, kemunculan media sosial yang baru-baru itu, itu justru itu ya kamu yang ngre kamu ngerasain ini momen yang sangat bisa atau cara media yang bisa mendekatkan, orang yang jauh dari kamu gitu ya, wow, menarik menarik.
Bener karena kan kita kita gak purna kita kan punya pengalaman kaya gitu kan sebelumnya kan ini kat itu kan baru gitu pada momen itu, gitu.
Iya iya, iya, nah itu kan dulu nih awal-awal berarti udah tahun berapa awal dua ri 2010 mungkin ya dua ribu sebel dua ri ya dua ribuan lah i dua ribu lima dua ribu enam gitu tapi kalau dibandingin sama zaman sekarang Bro media sosial udah banyak udah masif, kemudian fungsinya juga udah macem-macem kan ya, tapi kamu pernah gak ini sekarang merasa beda nih dengan perasaan kamu zaman dulu justru sekarang media sosial tuh malah, apa ya ngerasa malah bikin kamu jauh dan kesepian nih?
Iya, heeh, tahun-tahun segitulah, heeh. Iya iya.